Allora, dimmi un po', come decidi cosa mettere o buttare quando fai decluttering?
Beh, <chuckles> non è proprio semplice, perché capita che magari, quando si fa decluttering ci siano veramente tanti oggetti che uhm, vabbè, pari, no, che stia facendo, non lo so, uhm, decluttering di vestiti o in particolare di, uhm, cassetti, no, dove ci sono tante robe a caso. È un po' difficile.
Mh-mh. Certo. Ma tu sei una persona che ha tanta roba, intesa proprio come scarpe, abbigliamento, borse?
Sì. Sì, sì, ne ho veramente tanta. Sì, sì, e infatti poi mi trovo, diciamo, a farlo in maniera stagionale, no, per togliere un po' di roba varia. Ehm, per questo, ti dicevo poi è un po' difficile perché ci sta che, ehm, ci siano degli indumenti, per esempio degli oggetti in particolare, che non sai se buttare o meno, perché dici: "No, magari lo me" Sì, esatto. Quindi è un po' eh sì, è un po' faticoso decidere effettivamente cosa
Hai tante cose? Ah-ah. Certo. Mh-mh. Sei un po' indecisa? Sì. <chuckles> È un po'di fatica. Ma da cosa dipende il fatto che tu sia indecisa? Dal fatto che sei affezionata a quel capo d'abbigliamento, o magari ri rifletti sul fatto che, mhmm, ti si può, ehm, ripresentare utile? Ecco, co qual quali sensazioni, quali pensieri vivi in quel momento lì?
Beh, dipende dagli dagli oggetti, no, da che cosa c'ho davanti, però in generale sì, sono queste 2 cose, mhmm, principalmente che hai detto tu, no; cioè, il fatto magari di avere qualcosa, se parliamo di vestiti ad esempio, di avere, ehm, non lo so, vedere qualcosa che hai comprato un po' di tempo fa e dici: "No, però mi dispiace darlo via", ehm, capito? Oppure, ehm, magari un uhm, un abito che non metti mai e dici: "Vabbè, ma me piace, cioè magari troverò l'occasione di metterlo", quindi eh, sì.
Mh-mh. Okay. Cer Mh-mh. Per metterla, quindi vivi giustamente queste sensazioni. Ma, ehm, poi quando raggiungi comunque, ehm, la, ehm e chiaramente la mhmm, la decisione, no, di dire: "Okay, questo vestito non va più bene", quali sono i criteri che ti permettono di decidere sul fatto che lo devi necessariamente mettere via o tenerlo?